Ờ, bạn ơi, gần đây thì mình, ờ, mới nhận ra là mình có thực ra cũng hông phải mới đây nữa, nhưng mà từ xưa tới giờ là mình là một cái người khá là kỷ luật á. À, có nghĩa là cái gì mình cũng có những cái quy chuẩn, những cái quy tắc riêng mình đặt ra cho bản thân và mình muốn mọi thứ nó phải chỉn chu và tới nơi tới tới chốn á. Thì, à, ờ, thì nó đã mang lại cho mình rất là nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng mà ngược lại thì nó cũng khiến cho mình có rất là nhiều căng thẳng trong cuộc sống mà nhiều khi mình nghĩ cũng, ờ, hổng cần thiết á. Cho nên là, ờ, hông biết là bạn có cái cái hướng nào để để giải quyết một cái tình trạng giống vậy hông ha?
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Chà, thì đầu tiên á là mình muốn là bạn biết được là cái việc mà bạn nỗ lực để mà giữ kỷ luật như vậy đó, đó là một cái điểm mạnh rất là đáng trân trọng của bản thân bạn nè. Không phải ai cũng có khả năng để mà tự thúc đẩy bản thân như là bạn đâu. Nhưng mà đôi khi á, chính cái sự, mà, nghiêm khắc quá tới quá quá nghiêm khắc đó đó, nó lại trở thành cái gánh nặng khiến cho bạn mệt mỏi nè, đúng hông? Và điều đó cũng hoàn toàn bình thường luôn bạn nha. Bạn không có gì là, ờ, quá là sai hoặc là quá đà ở đây cả, bạn chỉ đang đi nhanh hơn cái khả năng phục hồi của mình thôi. Thì, ờ, mình có, ờ, có một vài câu hỏi dành cho bạn để hiểu rõ hơn tình huống của bạn á, để về sau á có gì mình khuyên bạn cho nó phù hợp hơn nè. Đó, thì hổng biết là, ờ, bạn có thể, ờ, nêu rõ ra là những cái nguyên tắc, ờ, mà bạn tự đặt ra cho bản thân mình là gì hông?
Ừm, cảm ơn bạn. Ừm. Ừm, ô kê bạn. Ờ, cái mà mình có thể nghĩ tới liền là, kiểu, ơ, mình sẽ luôn có kế hoạch cho tất cả những chuyện mình làm. Ví dụ như, ơ, ờ, mình ờ, ví dụ như buổi tối mình muốn về mình sẽ nấu món ăn gì đó, thì có nghĩa là nấu món món ăn gì đó đối với mình là ờ, nó sẽ phải là, ờ, đi mua nguyên liệu, chuẩn bị, xong rồi chế biến, rồi nêm nếm gia vị, rồi ăn xong rồi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ ngăn nắp, xong rồi xếp lại ơ, đúng rồi đó, thì thành ra là nó sẽ khá là nhiều bước và nó cũng rất là mất thời gian luôn. Thì có nghĩa là một bữa ăn của người ta có thể là 15 phút, nửa tiếng, bữa ăn của mình thường sẽ là 1,5 tiếng, 2 tiếng hoặc hơn. Đó, thì nó rất là mất thời gian như vậy. Ờm hoặc là trong
Ưm Ừm, là từ A tới Z luôn ha! Ừm, còn những trường hợp nào nữa hông bạn?
Ờ, hoặc là ví dụ như là trong, ơ, công việc đi ha, thì tất cả mọi thứ đối với mình nó phải chỉn chu. Thì đôi khi có những cái thực ra cũng hổng phải là mục tiêu của ai hết, cho nên thành ra cũng hổng ai quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà mình đối với mình thì kể cả dụ như, à, những cái ô Excel nó cũng phải đàng hoàng và đồng đều á, kiểu vậy đó. Ờ.
Ừm. Không Ừm, ngay hàng thẳng lối nè, đó, phải chuẩn chỉnh hết ngay từ đầu, đúng hông? Ừm, mình hiểu nè, vậy thì hổng
Ờ, đúng rồi đó. Ừ, thì thành ra ừ, bạn nói đi.
Ừm, vậy thì hổng biết là bạn đã, ơ, duy trì cái mức độ đó trong bao lâu và, ừm, tần suất ra sao? Kiểu như là, luôn luôn là phải như vậy hay sao hả bạn?
Ờ, luôn luôn phải như vậy đó bạn. Có nghĩa là đây là một cái thói quen nó đã đi đi theo mình chắc cả cuộc đời rồi đó.
Ừm, chà, vậy thì hổng biết là sau một cái khoảng thời gian rất là dài, ờ, gọi là, tự gắn mình với những cái kỷ luật, những cái nguyên tắc như vậy á, thì bạn có, ờ, những cái dấu hiệu kiệt sức nào mà bạn đang gặp, như là bạn có nói đó là bạn, ờ, có thể là, mệt mỏi, mất ngủ hay là bạn bị mất động lực hông?
Ờ, thì một cái dấu hiệu, ờ, rất là rõ ràng là, kiểu, mình cảm thấy, ờ, khá là mệt mỏi, tại vì ngày nào mình cũng, có nghĩa là, có những lúc mình đã nằm lên giường rồi nhưng mà mình lại bật dậy, tại vì mình thấy có, cái kiểu, cái sàn nhà nó hông sạch xong mình phải đi lau nguyên cái sàn nhà chẳng hạn. Đó, thì nó ảnh hưởng giấc ngủ của mình nè, rồi nó ảnh hưởng tâm trạng của mình nữa. Có nghĩa là những cái mà mình cảm thấy là nó hông có hoàn hảo, không không tới mức hoàn hảo đâu, nhưng mà gọi là chuẩn chỉnh thôi á, thì bất cứ một cái gì mà mình thấy mà nó hông, không có như cái ý muốn của mình thì mình sẽ hơi khó chịu trong người nè. Nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của mình với những người xung quanh nữa. Đó, thì nó cũng là những cái mà mình thấy được liền đó.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm, vậy thì hổng biết, ơ, những cái yếu tố bên ngoài á có ảnh hưởng đến bạn, chẳng hạn như là cái việc, ờ, như hoặc là cái việc kỷ luật của bạn có ảnh hưởng tới những cái việc bên ngoài như là gia đình, công việc hoặc là sức khỏe hông bạn?
Ờ, sức khỏe thì chắc chắn rồi đó, thì như mình nói thì, ờ, nó ảnh hưởng giấc ngủ của mình, ảnh hưởng tâm trạng của mình nè. À, công việc thì thực sự thì nó cũng hông ảnh hưởng lắm tại vì, ờ, nó, ờ, nó có nó khá là tốt cho công việc. Còn gia đình thì có nghĩa là nó cũng khá là ảnh hưởng tại vì cái quy chuẩn của mình thì nó hơi cao, mà khi mà, kiểu, mọi người hông đạt được cái quy chuẩn đó thì mình sẽ cảm thấy khó chịu trong người, thì thành ra là, ờ, nó cũng ảnh hưởng thêm tới cái sức khỏe tinh thần nữa.
Ừm. Nó cũng có mặt tốt, đúng hông bạn? Ừm, mình hiểu nè. Ừm, mình hiểu nè. Chẳng hạn như là bạn muốn là nhà cửa phải, ơ, sạch bong kin kít mà đôi khi là nhà hơi bừa một tí thì bạn cũng khó chịu, đúng hông? Bạn muốn dọn liền, hoặc là nếu mà ai mà, kiểu, hơi bừa chút là bạn cũng sẽ thấy là hơi khó chịu và muốn dọn dẹp nè. Đó, thì sau khi như cô có những cái chia sẻ nãy giờ á thì mình cũng đã khá là hiểu cái, ơ, vấn đề của bạn và cũng có một vài, ờ, lời khuyên cũng như là cái mẹo nho nhỏ dành cho bạn, bạn nghe thử xem là có thể áp dụng cho mình hông ha? Đó, thì đầu tiên nhất á là cái phần mà về cái, a, mindset, cái suy nghĩ đó bạn, thì, ờ, bạn, kiểu như là, ừm, mình sẽ có thể tâm niệm với bản thân mình á là hoàn hảo nó không phải là cái mục tiêu mà bạn muốn theo đuổi, mà cái việc mà duy trì mọi thứ á thì nó mới là mục tiêu nè, vì cái việc mà quá kỷ luật, quá khắt khe á, nó có thể là tự gây áp lực lên chính bản thân bạn và làm cho bạn kiệt sức. Đó, thì cái điều này là mình thấy là bạn cũng đã nhận ra rồi đó. Thì, ừm, thay vì mỗi khi mà không có đúng như những gì mình mong muốn, không có đúng như kế hoạch á thì bạn, à, hạn chế là tự trách bản thân mình nè và bạn có thể nghĩ là, ờ, hôm nay mình đã rất là mệt rồi cho nên là mình giảm lại một chút cũng được, ờ, chủ yếu là mình phải duy trì cái sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần tốt nè, hoặc là, ờ, mình đã làm rất là nhiều rồi và mình có quyền, ờ, nghỉ ngơi, mình có thể, ờm, giảm gia giảm công việc lại một xíu. Đó, tự kỷ luật bản thân mà thiếu cái sự gọi là dịu dàng với lại bản thân mình đó, thì nó sẽ trở thành áp lực rất là lớn mà bạn đang tự đặt lên vai bạn đó. Thì, ừm, bạn thấy cái ý này có được hông?
Ừm. Ừm, rồi, ô kê. Ừm, thật ra thì cũng là một cái góc nhìn hay. À, thật ra mình khi mà có những cái chuyện mà nó hông có vừa ý mình nó xảy ra á, do là mình, ờ, ha, thường là sẽ có một cái bộ quy chuẩn nó nó được, ờ, để sẵn ở đó rồi cho nên là khi mà mọi chuyện hổng xảy ra theo ý mình á, thì nó sẽ hơi, kiểu giống như là, mình sẽ hông có đổ thừa bản thân lắm đâu, mình chỉ bực mình thôi. Nhưng mà có nghĩa là mình sẽ, kiểu, <sniffs> à, <laughs> đổ thừa cho những thứ xung quanh là "Trời! tại sao nó không là theo như ý mình á?" <sniffs> Thì thành ra là, ờ, kiểu, nếu như mà cái việc xong cái mình là cái người đứng dậy và đi làm những cái thứ đó nó theo ý mình thì nó thành ra là mình, à, giống như là mình hông đổ lỗi cho mình, mình đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng mà mình cũng là cái người đứng lên giải quyết cái hoàn cảnh đó để nó được theo cái ý mình. Và, ờ, cái vấn đề của mình hiện tại á thì mình nghĩ là nó nằm nhiều hơn ở cái chuyện là ở những cái, ờm, những cái hành vi á. Có nghĩa là, ờ, nếu như mà mình có thể, kiểu, ô kê, kể cả là nó có hông vừa ý mình đi chăng nữa thì mình cũng hông có cần phải chỉnh sửa nó liền bây giờ, à, và mình nên tập trung cho cái chuyện là nghỉ ngơi phục hồi trước. Thì, ờ, đó mình nghĩ đó sẽ là một cái cái cái, a, ờ, ưu tiên của mình á. Thì hông biết là bạn có cái gợi ý nào cho cái hướng đó hông ta?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy cái, ờ, suy nghĩ, cái idea mà bạn đang có rất là hay đó nha. Đó, thì những cái việc mà đâu phải tất cả mọi thứ là nó sẽ theo ý mình đâu, đúng hông? Mình phải, a, gọi là, ừm, có những cái mình có thể tác động được và sửa chữa, nhưng mà có những cái nó xảy ra rồi thì bạn cứ, a, gọi là, ừm, cuốn theo chiều gió, tuân theo nó vậy đó bạn. Thì cái việc, ừm, bây giờ là bạn đang bị kiệt sức rồi thì bạn, ừm, cần tập trung vào nghỉ ngơi nè, đúng hông? Bạn có thể xem lại hết, ừm, lịch trình làm việc cũng như là, ờ, nghỉ ngơi từ trước tới giờ hoặc là ăn uống tập luyện lịch trình sinh hoạt của bạn đó, và bạn ráng là, ờ, đi ngủ thì đi ngủ có một cái lịch, ừm, cố định chẳng hạn như là, ờ, tùy theo bạn thôi, 9:00, 10:00 hoặc là 11:00 gì đó. Và trước khi đi ngủ á, thì cũng hạn chế dùng các thiết bị điện tử nè, nó cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ đó, ừm, và cũng tránh uống cà phê, ừm, gần giờ ngủ đó bạn, kiểu như là, sau 11:00, 12:00 trưa á thì bạn tránh uống cà phê hoặc là những cái, ơ, như là trà quá là đậm thì nó cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ. Và dần dần mình lấy lại cái sự, ừm, thư giãn của mình nè, mình thả lỏng những cái, ơ, ừm, quy tắc mà nó quá chặt ra, chẳng hạn như là, ờ, ừm, chẳng hạn như là giặt đồ đi thì bạn có thể là cả tuần thì giặt 1 lần cũng được, đó, hoặc là rửa chén á, thì cuối ngày rửa 1 lần nè, để mà tránh, ừm, gọi là, mất thời gian á bạn. Thì hổng biết là bạn thấy cái ý này có được hông?
Ừm, thật ra á thì, ờ, nó cũng nó cũng là một cái ý hay. Ờ, thì thật mình à, cái vấn đề giấc ngủ của mình, thật ra thì nó cũng hông có hẳn là một vấn đề về sử dụng điện thoại đâu, hay là, à, sử dụng màn hình á. Tại vì mình cũng, ờ, khá là ý thức với lại cái chuyện, ờ, ngủ nghê nè, cho nên là cái buổi, ờ, buổi tối thì thường là mình cũng tắt điện thoại khá là sớm, cũng hông có xem ti vi gì, à, nó ờ, cho nên là có lẽ như là cái chuyện bớt uống cà phê bạn đề xuất sẽ là một cái ý hay. Tại vì thực ra mình uống cà phê rất là nhiều trong công việc, à, và mình cũng sử dụng những cái, ờ, đồ uống có cồn nè, rồi, à, à, thỉnh thoảng mình cũng có hút thuốc nữa. Cho nên là, <sniffs> à, có lẽ những cái đó nó cũng đâu đó ảnh hưởng tới cái tâm trạng và cái giấc ngủ của mình á. À, hông biết là bạn còn cái hướng nào nữa hông?
Ừm. À. Ừm. Ừm, thì ngoài ra á thì bạn cũng có thể là xem lại cái những cái mục tiêu và những cái kỳ vọng của bạn đó, xem xem là nó có thực tế hay là bền vững hông. Đôi khi á là bạn đang đặt ra những cái, ờ, tiêu chuẩn mà nó quá cao đó, nó khiến cho bản thân của bạn lúc nào cũng trong cái trạng thái là phải gồng lên và chạy theo những cái, ờ, tiêu chuẩn như vậy đó bạn. Bạn có thể tự hỏi bản thân mình là "Ờm, liệu mình có thể giảm mục tiêu xuống tầm 80%, 90% mà vẫn gọi là, mọi thứ nó vẫn ô kê, nó vẫn mượt mà hông?", hoặc là "Mình có đang cố gắng theo một cái lịch trình, một cái những cái quy tắc mà nó hơi không còn phù hợp với những cái năng lượng của bản thân hiện tại hông?" Có thể là h hồi trước bạn theo những cái nguyên tắc đó bạn cảm thấy, ờ, ô kê, vẫn rất là tốt, nhưng mà bây giờ, càng về sau này bạn càng bận rộn hơn nữa. Đó, thì nếu mà cứ theo như vậy á thì cái năng lượng, ừm, của bạn á sẽ bị sụt giảm và ảnh hưởng tới hiệu suất công việc nè, đó, kiểu như, cũng như là bạn, ờ, không có thời gian để mà nghỉ ngơi, thư giãn nữa. Thì cái việc, ừm, điều chỉnh mục tiêu này á, nó không phải là, ờ, mình kém hiệu quả hơn so với hồi trước, mà đó chỉ là, ừm, duy trì để mà cái năng lượng của mình được bền vững thôi đó bạn. Thì bạn thấy cái ý này có được hông?
Ừm. Ừm, cũng là một cái ý hay. Thực ra thì bạn có đề cập tới một cái từ mà mình sử dụng rất là thường xuyên, đó là cái, ờ, "sự hiệu quả". À, có nghĩa là mình là một cái người rất là quan tâm tới hiệu quả luôn, cho nên là lúc nào mình cũng sẽ nghĩ tới cái đó rất là nhiều. Nhưng mà khổ một cái á là do là mình cũng là cái người hơi siêng nữa, cho nên là, kiểu, mình muốn mọi thứ nó phải theo ý mình, nhưng mà, kiểu, kh khi mà nó hông theo ý mình thì mình hoàn toàn có đủ cái độ siêng để mình làm cho nó thành ra theo ý mình. Và đúng như là bạn có nói ha, là cái lúc mà mình còn trẻ hơn, hay là lúc mà công việc của mình nó ít hơn á, thì cái chuyện đó nó khá là khả thi. Nhưng mà khi mà mình cũng bắt đầu, kiểu, có tuổi hơn một chút, và công việc của mình bây giờ nó nhiều quá nhiều đi, thì thành ra là khi mà mình, kiểu, dành cái nguồn lực của mình cho tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình, nó đang trở nên là một cái điều nó khá là nó khá là bất khả thi. Cho nên là cũng, ờ, cũng là một cái góc nhìn rất là hay mà bạn đã chỉ ra được đó, thì hổng biết là bạn còn cái hướng nào nữa hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ngoài ra á thì bạn cũng có thể tìm cái nguồn hỗ trợ hoặc là, ờ, chia sẻ những cái gánh nặng mà bạn đang mang nè. Ừm, bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ một mình đâu, hoặc là bạn có thể chia sẻ với ờ, nhờ nhờ đồng nghiệp hoặc là nói lại với sếp, nếu như mà những cái công việc của bạn nó bị quá tải đó. Hoặc là, ờ, nếu mà căng thẳng của bạn kéo dài thì bạn có thể truy tìm tới một cái, ờ, chuyên gia về tâm lý cũng như sức khỏe để mà, ờ, họ có thể có những cái, ờ, tư vấn chuyên môn cụ thể hơn dành cho bạn nha. Đó, thì được hỗ trợ nó không phải là cái, ờ, dấu hiệu, ừm, của sự, gọi là, y kém hiệu quả đâu bạn, mà đó là, ừm, bạn đang tìm cách để mà cân bằng lại và sống lành mạnh hơn đó.
Ừm, ờm, ô kê. À, rất là cảm ơn bạn vì, ờ, đã lắng nghe mình và đã cho mình những cái lời khuyên ha. Thì mình, à, thấy là đây là những cái góc nhìn rất là hay mà có lẽ là do mình, à, mắc kẹt trong những cái suy nghĩ của bản thân quá lâu, cho nên là mình đã không có nhìn thấy được những cái, à, à, những cái góc nhìn này. Và mình hy vọng là nó sẽ giúp được mình cho cái hoàn cảnh của mình nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều!
Ừm, mình chúc bạn thành công nha! Chào bạn nè, bye bye!
Ừm. Bye bye bạn nha!